Eh, ehm, l'aspetto della
Ma s questo aspetto. Tu non non ti senti creativa? Una persona creativa? Secondo me sì. Tu trasformi trasformi praticamente gli elementi in un cibo, più creatività di così. Sei un'alchimista. <chuckles>
Allora io Guarda io. Mh-mh. Allora secondo me sì, <chuckles> sono una persona creativa, ehm, ma ehm, mi sento tanto creativa nel cercare soluzioni a problemi, cioè molto minori. Ti faccio un esempio, robe proprio davvero stupide. Ehm, allora mio marito da quando è piccolo, quando mangia i cetrioli, toglie sempre la parte centrale dei semi, okay? E ehm, quando n non lo so però quando una volta quando una volta ho visto la mamma che, ehm, preparava la cena e, ehm, praticamente utilizzava un coltello eh, ho detto: "Secondo me c'è un modo migliore per i per poterlo fare." E ho pensato: "Perché non prendere un tappo di una bottiglia e utilizzarlo quasi come un coppapasta, no?"
<chuckles> Eh certo. Dai, dimmi. Sì, dimmi. Mh-mh. <chuckles> Okay, perché? Vabbè. <chuckles> Va bè, è stato abituato così. Mhmm. Mh-mh. Mh-mh. Ah gen Ma sei geniale, certo.
Effettivamente poi abbiamo fatto sempre così. <chuckles>
Vabbè, ma sei un genio, bellissima sta cosa, mi piace. <chuckles> Ma perché non gli piacciono i semi nella povera zucchi no il cetriolo però, non zucchina, cetriolo. È vero, ma che bell'idea, c grazie, la userò. <giggles>
<chuckles> <chuckles> Quindi ecco perché ti dico. Ma che ne so ma che ne so. Non lo so. Ma di che figurati. Ma per carità, e infatti quando mia suocera l'ha visto ha detto
Io adoro i cetrioli. Ma che bello.
"Cioè, tu sei, ehm, troppo intelligente." E roba del genere. Ehm, effettivamente
Ma che bello. E tu sei e tu sei stata grata di questo complimento. Hai detto: "Ma grazie."
Ah sì, io sono contentissima, cioè ogni complimento io sono molto grata, però specialmente per cose del genere.
Mh.